あのね、あの、失敗とか、色々されたこととか、あるかもしれないと思うんですけれども、そういう時って、あの、どうやって立ち直りました？
はい。 うーん、いい質問ですね。私、実は人生で1度大きな失敗をしてまして、それがえっと、新卒で入った旅行会社を2年以内に辞めてしまったっていうのが、1つ大きな失敗として、え、捉えていますね。
うん。 うーん、うん。 うん。 おお、それは、あの、新卒でっていうこと、大学を卒業されて、そして、あの、その後、初めてこう就職された会社のお話ですかね？
はい。 はい、そうです。
どうあの、色々、あの、就職探すのも色々大変だと思うんですが、そういう中で、あの、なぜこう辞めてしまったのか、ちょっと教えてもらっても大丈夫ですか？
はい。 はい、まず、え、当時の状況なんですけども、え、実はコロナがすごく、ひどくなってる時期でして。
うん。 うん。 ああ、あの時ですね、はいはい。うん。
はい、ですし、あとは旅行会社っていう、その業界が、すごく打撃を受ける業界でもあったので。
うん。 あ、そうですよね。ちょうどその時ってみんな旅行なんか行けなま行けない時でしたもんね。
そうですね、はい。なので、旅行の仕事もできないし、自分で環境を変えた方がいいなと思って、こう、退職っていうのを、え、選んでる中で、ただ私の周りの同僚とか先輩たちも、もうどんどん辞めていってたので、私自身の意思が、え、固まり切る前に、周りに釣られて辞めてしまったなっていう、反省が1つありますね。
うーん。うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、ん。 なるほど。あのでも、あの、その当時あの、りょきょう旅行業界って、あのあんまりこうね、先ほどおっしゃられてたでてたように活動する場所があんまりなかったように思うんですけれども、強制であの会社の方から辞めてくれみたいなことを言われたわけではなかったんですね？
はい。 そう言われては言われたわけではないんですけども
うん。
ただ、会社の方からそういったことをこう、ほのめかすような、まあ、状況になったりだとか、まあ、そういったことは正直ありましたね。
うん。 ああ、なるほどね、何かこうはっきりこう直接言うわけではなく、なんかこう態度に出ていたとか、何かこう雰囲気で分かるような感じがされてたりしたんですかね？
そうですね。ただそういった中で、旅行会社は辞めたんですけども
ううん。 うん。
私が辞めて半年後に、え、旅行の仕事が再開したので、ああ、辞めえ、とどまっておけば、もうちょっとこらえていれば旅行の仕事できたのになっていう。
うん。 うん。 ああ、ななるほどね、うん、うん
そこに、はい、そこに気づいた時に1番後悔しましたね。
あ、やっぱりあれですか、じゃあその就職をね、あの、そのまだ辞める前ですけれども、新卒でこう働き始めた時に、旅行業界に働きたかったから、そこのお仕事に就かれたっていう感じだったんですか？
そうですね。ただ、状況的にも旅行の仕事はできないし、もういつまでこの状況が続くか分からないっていうこともあったので、一旦これはもう、自分で、環境を変えて、違うとこに行くしかないなっていうのは思ってましたね。
うーん。 うん。 うん。 ああ、でもそれ厳しいですね。だって、自分が入りたかった業界にお仕事就職できたのに、辞めないければいけないような状況になってしまったっていうわけですもんね。
はい。 そうですね、はい。すごくなんか残念であり、ショックな経験でしたね。
ですよね、ほで、先ほどちょっとおっしゃられてたんですけど、あの、ちょっと半年ぐらい待てば、また旅行業界が再開したはずだったのに、みたいなことをおっしゃってたんですが、あの、そうそれがね、実際にこうお辞めになった、しばらくした後にまた、その旅行業界で、が、お仕事ができる状態に周りがなってきた時に、自分はもう辞めてしまってたわけじゃないですか。
はい。 はい。 はい、はい。 そうですね、はい。
どうでした？気持ち的に。
そうですね、周りがこう働いて活躍してる姿を見ると、やっぱりどうしても、その、嫉妬心じゃないですけど、そういうのが生まれたりしてる中で、ただ私自身も自分の気持ちは、ええ、切り替えようとしました。ていうのも、海外旅行の仕事が始まったイコール、これは、こっちからも海外に行けるようになったってことだよね。じゃあ、行きたかった国に、今行っちゃおうって思えるようになりましたね。
うん。 うーん、うん。 うん。 ううん。 おお、なるほどね。あ、自分であのお仕事としていくんではなく、じゃあ今度はもう、まあ、逆に何ていうかお客として行ってみようかみたいな。
はい。 そうですね。
ほう。
え、私自身が20代のうちに、え、海外に住んで海外で仕事をしてみたいっていう思いがあったんですけども、なかなかそれが、こうオープンにならずに、胸の内にずっと秘めていたっていうことがありまして
うん。 うん。 うん。
ただ、旅行会社を辞めたのをきっかけに
うん。
まあ、辞めたことを後悔はしていたんですけども「海外旅行の仕事が始まる、じゃあ海外に今行けるってことじゃん、じゃあ今のうちに行きたい国行っちゃおう」ってことで、一気に、え、その失敗がチャンスに変わって、な立ち直れたなかなって感じしますね。
うーん。 ううわ、す、 うん、うん。 すごいですね。ほいで、あのどこの国に行かれたんですかね？
私はワーキングホリデービザで
おお、うんうん。
世界一最低時給が高いオーストラリアで、まあ、稼いでみたいっていうのもあったので、オーストラリアに行きました。
う、ふん。 すごいですね。そのワーキングホリデーのビザってどれぐらいの間あちらに滞在できるんですか？
最初の申請で1年ですね。あとは申請を続ければマックスで3年いることができますね。
うん。 そしてあの、なんどれぐらいの間いらっしゃったんですか？
私は、え、最初から1年だけ行こうって決めてたので、え、いちねんかん滞在してましたね。
うん。 どんな感じでしたか？ワーキングホリデーって。
すごく楽しかったですよ。私自身、自分が日本よりも海外の方が、なんかこう性格的に合うなっていうのは分かってもいたので
うん。 ふん。
海外に身を置いたら、すごくいろんなことが心地よかったですし
うーん。
あとはもう1つなんですけども、自分が会社をこう早く辞めてしまったっていう後悔もあったので。もう何でもいいから、オーストラリアで就いた仕事は、もうとにかく続けてみようって思って続けましたね。
うん。 うん。 うん。 何のお仕事をされてたんですか？もし、あの、差し支えなかったら聞いても大丈夫ですか？
はい、これが、オーストラリアに行ってまでって思うかもしんないんですけど、え、未経験からマッサージをしました。
うん。 あら、なんかすごいですね。できたできるんですか？そういうお仕事が。
いえ、実は、えっと、私自身は経験はなかったんですけども
<laughs> うん。
未経験から雇ってくれる店がありまして。
うーん。
それもまた、ご縁なんですけども、向こうで出会った日本人の方と、ま、後の友人になるんですけども、その方からお仕事を紹介してもらって。
うん。 うん。 うん。 ああ、なるほどね。あっ、でもそうですよね、海外とか、特にこうワーキングホリデーとかで、あの日本人がいる、なんでしょう、ポピュレーションがちょっと高いと、もしかしたらそうやってコネで見つけるお仕事も多いのかもしれないですよね。
はい。 実際はそうですね。オンラインで応募したとしても、世界中からのお応募が来るので、実際に見てないらしいんですよね、会社側は。
うーん。 うん。 うん。 ですよね。だからなんかこうもともとね、雇われてた人のお友達とかいう方が、なんか信用できる感じもしますもんね。
はい、な おっしゃる通りですね。それで私も、はい。その友人に紹介していただいて、ま、その友人と、ま、同僚っていう形で働き始めましたね。
どうでしたか？マッサージ、あの、ご経験もなかったっていうことなんですけど、実際にこうやられ始めてどうでした？
それが意外と楽しかったんですよ。
あ、ははあ、すごいですね。え、あの、マッサージって、あの、イメージ的に、あの、ちょっとちょっと、あの、リラックスするような暗いお部屋で、こうお客様の背中を、こうなでなでするというか、何でしょう。ギュッギュ揉む揉む感じなんですけど、そんな感じですか？
はい。 おっしゃる通りですね。ま、そういったマッサージもありますし
あ。 うん。
あとは、ま、足だけのマッサージとかもあるあるんですけども
うーん。
それをえ、受けるお客さんが一番多くてですね、ま、そういった時は、ま、お客さんの目の前に座って
うん。 うん。
こう足のマッサージをすることができるので、まあ、うつ伏せをしてマッサージをこうするのとは別で、こう目と目を合わせて会話をしながらできるので。
おお。 うんうん。 うん。 うん。
私はお客さんとのマッサージよりもその会話が楽しみでいつも仕事に出かけてたぐらいで。
ああ、あ、じゃ語学は、あの、全然、あの、英語はできる感じだったんですか？元から。
いや、最初の方は全然ペラペラじゃなかったんですけども、でもだんだんと英語ができるようになっていく自分が、わか自分でも分かるのがすごく楽しかったですし、単純に人と会話をして、こうなんかいろんな情報交換できるっていうのがすごく楽しかったので。
うん。 うん。 うん。 うん。 すっごいですよね。それあの、だってちょっと前にね、あのお仕事を辞めて、それでちょっと悔やんだりなんかして、うんって思って、こう、でもいっかいちょっと自分で外に出てみようって、ね。ふんちょっと奮い立たせて外に本当に行かれて。で、初めてのこのお仕事の業界、マッサージというね、に飛び込んで、しかも自分のあの、第二カ国語ですもんね、母国語ではない英語でお客様と会話をしながらするお仕事をされたっていうことですもんね。
はい。 うんうんうん。 はい。 そうですね。ま、なので、ほんとにその新しい挑戦をして、楽しかったですし、ま、あとは自分自身が会社を辞めて、短い間でこう辞めて後悔したからこそ、マッサージは、じゃあもう絶対続けようってこう決めてた部分でもあったので、もうほんとに続けて良かったなと思いますね。
あ、うん。 うん。 うん。 ううん。 すごい。じゃあ、ほんとにじゃあ、帰国またされるまでずっとやられてたんですね。
はい、もう最初から1年間経つまでマッサージはずっとやってましたね。
それで今はあの日本にいらっしゃるんですか？
はい、私は1年経って今日本に帰ってきて
うん。
本職が別の仕事にはなるんですけども、ただ空いた時間で、週ににかい程度ではありますけども、ええマッサージ店の方で、少しマッサージはさせてもらってます。
うん。 うん。 あ、いまだやっうん、今ちょっとそれを質問しようかなと思ってたんですよ、せっかくね、こう手に、だってすごいマッサージとかって結構、あのすごく貴重な有効なスキルだと思うんですよね。だからこう日本でもね、こう、あの、オーストラリアで習ってきたそのスキルを活かされているのかなと思ったら、やっぱりちょっとやってらっしゃるんですね。
はい。 そうですね。ま、せっかく培ったスキルなので、ま、それをこう日本でも活かしていきたいっていうのはもちろんなんですけども、ま、あとは、お客さん以外にですね、ま、私日本に帰国してから結婚したんですけども、ど妻の方に、あの、風呂上がりにマッサージしてって、あの、言われることの方が多いので、そっちにあの、はい、時間取られることの方が多いですね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 <laughs> うん。 それは、お奥様羨ましいですね、正直。<laughs>
ま、私もね、こ、マッサージをするって、意外とする側の方が体疲れるので、私もなんか「終わったらマッサージしてね」ってこう言うんですけども、ま、私がマッサージしてる間に向こうが寝ちゃうので、ま、それもなかなか叶わずっていうような、ことをですね、はい、ま、海外経験を通じて、今そういった生活も得られてますね。
いいですね、うん。 うん。 そうです。 うーん。 <laughs> そうですね。<laughs> なるほど。でもそう考えると、すごくなんかこう、ね、ももちろんこういろいろ自分があの後悔されたとか、そういう気持ちになったこともあったと思うんですけれどもね、お仕事を辞めてしまった後とかに。でも、今こうお話を伺ってると、全部なんでしょう、ほんとにこう、立ち直るというよりも、もっとこう、それをバネにこう、自分の世界を大きくされていかれたなっていう感じがするんですね。すごいですね。
はい。 あ、ありがとうございます。でもそうですね、旅行会社にいつまでもこだわってても、もう落ちあの、そうですね、もう辞めたものは辞めたし、戻れるわけでもないので
うん。 うん。
じゃあ、それを これをこの道で正解だったなって思えるようにするためには、どうしたらいいかっていうのを、ま、本当に時間はかかりましたね、半年ぐらい考えたんですけども
ううん。うん。 うーん。
で、その中で急に、あれ、今海外行けるじゃんって思った瞬間があって、その瞬間に、失敗がチャンスに一気に変わりましたね。
ああ、あ。うーん。 でもその発想の転換ですよね、ほんとに。その180度ぐらい変わった感じなんですけど、何がきっかけで、あ、って思われたんだか分かります？
はい。 そうですね。今思い返してみれば、友人とたわいもないその会話を電話でしていた時に
うーん。 うーん。
ワーホリっていう言葉が、その友人の口からポロッと出てきた瞬間があって
うーん。うんうん。
そういえば、自分海外行きたかったなってその瞬間思ったので、もしかしたらそれがスイッチだったかもしれないですね。
うん。 あ、なるほどね。なんかこう自分からこう、でもす答えを求め続けていたわけじゃなくって、なんかワーホリっていうのはあった念頭に置きながらって考えてたわけでもないんですもんね。ただ、う前にちょっとあって、なんかこう、でも前から思ってたっていう部分もあったんですかね。ちょっとね。
はい。 そうですね、友人の一言をきっかけに、ま、自分自身も20代のうちに海外に、え、住んで仕事したかったなっていう思いも、え、思い出したかなっていうのは今になって思いますね。
うーん。 うーん、うん。 いや、今回あのね、どうち立ち直れたかって素晴らしい話をどうもありがとうございました。